Ciao, io ti vorrei chiedere: ti è mai capitato di fare una pausa digitale lunga e se sì, com'è andata?
Beh, ehm, è un'esperienza proprio recente la mia, ehm, ti devo confessare ho fatto una pausa digitale total di circa 1 anno.
Mh-mh. Wow! Quindi bella lunga.
Sì esatto, ehm, perché è stata un po' una scelta o non obbligata però c comunque, ehm, non mi è pesato. Nel senso che io ho ho un canale YouTube, ehm, e anche un un blog quindi con tutte
Mh-mh.
le cose connesse di Instagram, eccetera, eccetera, ehm, però mi sono sentito ehm, cioè, non schiacciato, eh, perché per amor di Dio, ehm, è una cosa sempre bella fare creare dei contenuti, ehm
Mh-mh, però magari in quel momento proprio ti stavi sentendo, forse, un po' troppo pressato da tutti questi input esterni?
Ehm, sì, nel senso che comunque quando crei contenuti devi creare qualcosa, devi parlare di un argomento che ti piace. Io ho un canale in cui parlo di di mountain bike in cui parlo di viaggi e a un certo punto mi sono ho avuto proprio la netta sensazione di, ehm, fare le cose quindi una magari un vi un viaggio, un weekend di qualche città, ehm, non per il non più o, non solo, per il piacere di di farlo ma ehm lo facevo perché
Per mhmm, per accontentare un po' chi ti guardava magari, mh-mh.
Esatto, perché dovevo creare un contenuto, per tenere vivo il canale, ehm, sai devi devi avere una regolarità nelle pubblicazioni.
Certo un una cadenza, diciamo, di pubblicazione altrimenti si rischia un po' di perdere l'interesse no?
Esatto, sì, e questa cosa è diventata un po' pesante soprattutto, ehm, negli ultimi anni con la nascita delle storie di Instagram, ehm, dei reel che richiedono, ehm, indicativamente una presenza quotidiana, ehm, se fai queste cose.
Certo, assolutamente, un'interazione continua anche con chi ti segue no, rispondere a domande, ehm, vedere se ci sono commenti, quindi comunque è un impegno non indifferente.
Sì, esatto, perché se ci pensi, se tu fai un lavoro qualsiasi, ehm, che può essere o il panettiere o l'impiegato, ehm, quando fai quando fai le ferie, ehm, stacchi completamente, che può essere 1 settimana, 2, 3, quello che è, ma se tu fai questo tipo di attività, ehm, praticamente, ehm, rischi di ritrovarti che non stacchi mai.
Certo. Certo, perché sei costantemente collegato, anche se tu magari sei fuori, sei in ferie, ti trovi in un'altra città, <chuckles> persino anche in un altro continente, no, in ogni caso il tuo collegamento con il tuo pubblico resta sempre lì perché basta aprire il telefono e trovi tutto, no?
Perché Sì, perché cioè, è di è difficile almeno trovare tipo un blogger, uno youtuber che per 2, 3, ehm, settimane sparisce. È vero che YouTube e queste cose qui ti permettono di programmare le pubblicazioni, ehm, però poi comunque su Instagram con le storie, sei sempre più o meno attivo. E ho avuto questa sensazione dopo che ho fatto dei contenuti nel Kosovo ehm, perché praticamente mi mi sono ritrovato alla sera dopo che avevo fini ehm, finito di di filmare in giro, che praticamente in 2 giorni avevo fatto più o meno 30 chilometri a piedi
Mh.
Ehm, mi sono gua mi sono guardato avevo i piedi, vabbè e ero i piedi cotti e
<laughs> Distrutti.
Esatto sì, ecco, ehm, mi sono ho avuto proprio quella netta sensazione di di essere come in un ufficio chiuso e
Mh, okay quindi che che che non eri più tu padrone delle tue scelte in quel momento in in qualche senso no?
Esatto sì, come se mi sentissi obbligato cioè io stavo viaggiando per fare contenuti, non perché mi piace viaggiare e quindi ho dato un taglio ehm, poi vabbè, ho avuto anche qualche piccolo problema di salute, ehm, di ernia quindi con l'attività di mountain bike ho dovuto fermarmi per forza, e esatto, quindi
Mh-mh. Certo hai dovuto per forza fermarti, okay.
per un motivo o per l'altro ho staccato completamente e ho vissuto come se fossi negli anni '90.
Mh, quindi proprio, mhmm, offline completamente oppure magari hai mantenuto non soltanto i tuoi social personali non so s mhmm, distaccandoti dal canale?
No, ehm cioè non ho pubblicato niente sia sulla sul mio account Instagram professionale, che sul mio profilo Facebook personale allora, sì, ogni tanto magari nella ehm, nella messaggistica scriveva qualcuno, rispondevo giusto per magari un saluto, come stai, cose del genere, ma non ho più pubblicato contenuti per circa 1 anno.
Okay, quindi totale diciamo. Okay, quindi, come dicevamo, comunque è stata una bella pausa abbastanza lunga, ma, mhmm, durante questo periodo hai sentito la mancanza dei social? Hai sentito la mancanza dell'interazione, del tuo canale? Ehm, visto che comunque e essendo un canale professionale e non soltanto privato, ehm, immagino che tu abbia anche un seguito fatto di persone che continuano a guardare i tuoi video, magari qualcuno ti ha chiesto: "Come mai non continui?"
Sì, hai me n tanto m'arrivava qualche messaggio: "Che fine hai fatto?" O così, ehm ehm, no, semplicemente rispondevo e ho diciamo, aprivo il social come se accendessi la televisione. Ehm, per magari, ehm
Mh-mh. Okay, quindi come spettatore li guardavi e poi, uscivi.
Esatto, sì, ehm, magari su Instagram, sai, qualche blogger che mi che che seguivo e vedere ch che cosa faceva; ehm, mandavo ogni tanto qualche saluto, ehm, però non ho non ho veramente pubblicato Allora, ti dico, ho ripreso a ottobre e i il post precedente era verso il Natale dell'anno scorso, quindi, vabbè, ehm, magari non 1 anno, ma 11 mesi, una cosa del genere.
Okay, all'incirca, siamo lì.
Sì.
E adesso hai ripreso a a fare i tuoi social, i tuoi blog, i tuoi video, oppure hai soltanto riaperto per il momento i social, magari scrivi di nuovo qualcosina, pubblichi qualcosa o p o o hai ripreso proprio, diciamo, a pieno regime, a pieno ritmo?
Ho ripreso, ma con moderazione, ehm, n
N okay. Quindi, diciamo che questa pausa ti è servita per, ehm, cambiare un po' il tuo modo di essere presente, poi, sui social?
Sì, ehm, con moderazione perché, comunque, durante l'anno, mentre andavo in giro, facevo delle fotografie, delle riprese, sai, ehm, u u una GoPro in tasca te la è facile da tenere, ehm, quindi, ho un po' di materiale che posso pubblicare, ehm, pubblico tranquillamente 1 o 2 post a settimana, uhm, adesso forse son 7 giorni che non pubblico
Mh-mh.
e l'ultima cosa che mi manca, ehm, è reiniziare completamente, ehm, il canale YouTube, pe l canale YouTube sto pubblicando, ma solo dei video verticali, i classici shorts perché, comunque, anche YouTube un po' si è uniformato agli altri
Mh-mh.
agli altri social, ehm
E forse anche un pochino meno frequentato rispetto ad altri, no, perché, magari, ehm, soprattutto i giovani, fruiscono più, ehm, i reel su Instagram, oppure i video su TikTok, piuttosto che YouTube, che è rimasto un po' più, forse, per gente un po' più adulta, o no?
Allora, devi considerare du una cosa, ehm, a parte i video verticali, ma YouTube è Google, e quindi è un motore di ricerca. Se io trovo un video su YouTube è perché io ho scritto qualcosa nel nella query
Mh-mh.
quindi ho un ho un e
<tsk> Okay. Quindi una ricerca attiva che hai fatto tu.
Esatto, ho un'esigenza di informazione, di guardare qualcosa. Se io, quando guardo un video su Instagram, sto semplicemente perdendo tempo, perché non c'è un motore di ricerca, c'è solo un algoritmo che ti fa vedere le cose. Ehm, n cioè lo status mentale del dell'utente è diverso. Se io cerco un vi un video, ehm, <smacks lips> un classico tutorial, lo vado a cercare su YouTube, non lo vado a cercare su Instagram o TikTok.
Mh-mh.
E quindi la ehm, sono poi disposto a guardare i video. Quindi, è un tipo di comunicazione completamente diversa, ehm, che però richiede una uno sforzo più professionale perché, ehm, devi fare tu dei video, ehm, cioè, i mie a con i video miei, durano anche 15, 20 minuti e quindi devi fare un cioè
Assolutamente. Mh-mh. Certo perché, comunque, è anche proprio una durata diversa, perché magari su su Instagram c'è quella durata base del reel che è fissa, no, e quindi tu in quei 30 secondi, 1 minuto, ehm, riassumi un po' tutto; invece, nel momento in cui tu vai a pubblicare un video su YouTube, ehm, il formato è diverso, la lunghezza è diversa, e soprattutto anche il tipo di video, ehm, come dicevi tu, è diverso perché non sei lì a scrollare e vedere ciò che ti spunta, ma è proprio una cosa che vai a cercare con il proposito di guardarla fino in fondo.
Esatto, sì, ehm. Poi la su Insta Instagram o TikTok contano i primi 3 secondi e sono quelle che fanno, ehm, diventare un video virale, ehm, su YouTube c'è più una costruzione diversa, ehm
Mh-mh.
faccio un esempio, ho fatto un video su TikTok, l'ho pubblicato il mese scorso, ehm, ha fatto circa 400.000 visualizzazioni, poi, uhm, ehm, il video dopo ne fatte 3.000, ehm, vabbè, ehm, quindi è è tutto un altro mondo.
Mh-mh. È questione di mhmm, cioè i e è l'algoritmo a decidere cosa mostrare, cosa diventa virale, cosa invece no.
E in base ad alcuni dati che sono, ehm, la la visualizzazione media e, soprattutto, ehm, quante persone hanno salvato il il video, i like contano relativamente ormai, è l'u è l'ultima ruota del carro. Ehm su YouTube, ehm, conta la il tempo di visualizzazione medio normalmente, ma non c'è un altro criterio che fa m che che spinge l'algoritmo a mostrarlo.
Mh-mh, chiaro. Ma, da questa tua pausa, tu hai avuto altri benefici, a parte, vabbè, uhm, quello che dicevamo che, mhmm, ti sei sentito di nuovo libero e di di non, uhm, seguire, di non fare ciò che pensavi fosse un po' richiesto, diciamo così, dal tuo seguito; ma ci sono stati altri benefici per te, non so, proprio a livello di relazioni in personali, interpersonali, o nella qualità del sonno, nella tua creatività che, magari, ehm, ha avuto nuova linfa da questa libertà di fare ciò che tu preferissi?
Allora, dal punto di vista delle relazioni tra i mhmm, le persone fa mhmm, no perché, comunque, è una cosa mia, ehm, quando vado in giro in mountain bike, o quando faccio un viaggio giro da solo, e quindi non ha non influisce, ehm, non non ha influito sulle relazioni anche perché, se io dovessi fare un viaggio con qualcuno, anche un weekend, non mi non mi metto certo a a fare foto di qua, foto di là "Ehm, no scusa devo fare una ripresa" Sì, sì, anche perché mi voglio sentire libero, questa cosa proprio l'ho sempre fatta, ehm, e non, mhmm
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Le tieni separate le 2 cose.
ed ho se ho sempre tenuto diviso le 2 cose, su quello no. Poi, per quanto riguarda la creatività, ehm, ho un po' resettato ho un po' resettato, quindi mi sono tolto dalla dalla ho ho tolto quella cosa che mi diceva: "Devo devo pubblicare, devo pu devo p devo produrre per pubblicare." Ehm, e quindi ho ho ho fatto come se sai quando metti fieno in cascina
Mh-mh. <chuckles> Okay. <chuckles>
eh, quindi c allora o c'ho un po' di contenuti che ho ho accumulato durante l'anno e quelle sono le mie provviste, ehm
Okay, ti sei portato avanti, diciamo, hai un po' di autonomia quindi.
Sì, esatto ehm l'unico step che devo fare è decidere se riattivare completamente il il canale YouTube, ehm, perché quello richiede proprio uno sforzo veramente professionale, ehm, ehm, nel senso io devo fare un video in m in con la mountain bike, uhm, parte la telecamera montata poi, magari, c'ho, ehm, il telefono dietro, c'ho l'asta, magari, ehm, scendo dalla bici, ehm, piazzo la telecamera, torno indietro, passo con la bici, insomma è è è no m è uno m un bello sbattimento.
Mh-mh, certo, immagino. Mh-mh. Posso immaginare. Beh, comunque, sono sicuramente, mhmm, video molto più impegnativi di quanto non sarebbe, semplicemente, fare una storia da pubblicare su Instagram di 15 secondi e ci sei già. <chuckles> Quindi, guarda, ti ringrazio per questa conversazione molto interessante.
Sì. Ehm, f guarda è stato veramente un piacere tirare fuori questa cosa un po' mia personale, quindi sono io che ti ringrazio.
Mh-mh. <chuckles> È stato un piacere.